Oye, cuéntame, eh, digamos que para cuando ya quieres desconectarte del celular por la noche, ¿qué es lo que haces tú, como para lograr este objetivo?
Sí, mira la verdad es que sí, eh, tengo varios meses, quizá bueno, incluso, ya casi lo que va del año, que he implementado como una rutina, en donde he descubrí esta función del modo no molestar en el teléfono, eh, que se me hace maravillosa. La verdad es que no la conocía y ahora que la tengo, híjole, me ha cambiado como la vida por completo. Porque, eh, haz de cuenta que la programo para que a partir de las 9, de la noche y hasta las 6, de la mañana, no me llegue ninguna notificación, ¿no? Ni de llamadas ni de mensajes. Solamente la tengo configurada para que, eh, si es alguien de mi familia, entonces sí, eh, me suene la llamada, o me llegue el mensaje, ¿no? Pensando que a lo mejor pudieran contactarme, pues, por algo importante, ¿no? Pero, la verdad es que, eh, sí es algo de trabajo, si es una llamada de de promocionándote algo, vendiéndote algo, o incluso de algún amigo, híjole, qué pena, pero, ya después de las 9, de la noche, ya no la ya no contesto. Entonces, eso está padrísimo porque, es como mi tiempo para estar con mi familia, para cenar a gusto y para prepararnos para ir a dormir. Entonces, ese es mi tip.
Ujú. Okey. <chuckles> Claro. Sí. <chuckles> Okey. Qué buena forma, la verdad, de de lograrlo, <chuckles> porque, creo que justo esa iba a ser una de mis preguntas, el el precisamente cómo hacías para gestionarlo cuando hay algo que sí requiere de tu atención, que realmente, no solamente, eh, te desconectes al 100%, sino si tenías alguna forma, eh eh, justo, ¿no? De de tener alguna alarma configurada, o algo por el estilo para que no perdieras esta estos contactos que pudieran llegar a ser importantes. En algún momento eh, bueno, por lo que tú me mencionas, incluso, supongo que ya las personas de tus trabajo o de tu tus amigos, pueden ya hasta haberse acostumbrado que no vas a contestar. Eh, ¿crees actualmente que este método ya les haya servido a a esas personas externas para entender que que <chuckles> no vas a estar presente en ese momento?
Sí. Híjole, sí y no. <chuckles> O sea, sí lo saben, la verdad es que hasta se burlan de mí porque me dicen que soy una abuelita que ya después de las 9 ya no contesto, pero la verdad es que digo que no, porque también, o sea, me siguen mandando mensajes, ¿no? Entonces, aunque saben que no les voy a contestar, pero me da risa porque de repente yo me despierto, y así veo mensajes como a las 10, 11 de la noche, o incluso así 2 de la mañana, porque tengo amigas que son súper nocheras, que me escriben, y yo digo: "A ver, sí saben que no les voy a contestar, ¿por qué me escriben a esa hora?". Pero bueno, o o sea, ahora sí que les contesto yo a la hora que que me despierto, y que ya veo mi celular y todo. Pero pero sí y la verdad esto que tú comentas de de las llamadas, eh, digamos, emergencia, como yo las llamo, o de familia, me ha sido muy útil, porque, por ejemplo, ahora tengo o bueno, tengo un hijo adolescente que ahora le gusta, pues, ya medio empezar a salir, ¿no? Entonces para mí, pues, es siempre súper importante estar pendiente de él, pues, 24/7. Entonces sobre todo cuando sale, pues sí, yo digo: "Bueno aunque sea después de las 9 de la noche, pero seguro me tiene que hablar o me tiene que mandar un mensaje". Entonces, eh, sus mensajes o sus llamadas, pues, sí me llegan. Entonces, eso me deja súper tranquila y, este, pues, sigo también con este esta función de no molestar para los demás las demás personas.
<chuckles> <laughs> <chuckles> <chuckles> Sí. Oh, claro. Sí, claro, creo que estás tomando una gran, gran ventaja, de todas estas temas tecnológicos, que ya actualmente están como muy avanzados, y pensados precisamente para este tipo de situaciones, para nuestro día a día, y creo que el, que tomes ventaja es algo muy, muy bueno. Y ahora, bueno, tú me mencionas esto, sobre las cosas que son importantes, digamos llamadas de emergencia, o que tengas que atender sí o sí, pero, en algún momento no te llegó a pasar, por ejemplo, eh, ya que a mí me pasa, eh, a ver si tienes algún consejo, que a mí, no es que me no es que desconfigure esto del del tema de no molestar, o que sea por mensajes, sino más bien es por ocio, que que básicamente me la paso viendo alguna aplicación, y y yo soy yo mismo soy el que no quiere dejar el celular, ¿cómo crees tú que podría gestionarlo?
Ajá. Sí. Ajá. <chuckles> Pues mira, la verdad es que existen, desde los límites tecnológicos, ¿no?, por ejemplo, y te lo digo, porque, yo así lo hago con mi hijo, yo le pongo como un cierto tiempo de uso, en su teléfono, ¿no?, entonces él sabe, que ya cuando, eh, pasa ese límite, pues, el teléfono se bloquea, y le dice, pues, que ya ya se le acabó su tiempo, ¿no?, sobre todo, porque, tenemos esta esta aplicación del Family Link, donde yo puedo como ver, la actividad que él tiene, eh, las apps que descarga, su ubicación, entonces, desde ahí, es donde yo controlo el tiempo en pantalla, entonces, para mí pues es buenísimo, porque pues, ya ya él ya sabe, ¿no?, o sea, ahora sí que, va administrándose su tiempo, a lo a lo largo del día, y si se le acabó, pues, ya qué pena, porque ya no lo dejo que lo use. Entonces, ese ese podría ser una buena opción para ti, o sea, de plano ponerte el bloqueo, eh, a través del del teléfono en automático, o la otra, pues, también que busques, como alguna actividad alternativa, ¿no?, que a lo mejor, este, digas, bueno, pues ahora, eh, a las 9, de la noche, en lugar de estar en el teléfono, pues, me pongo, no sé, mejor a a hacer algún algo deportivo, una caminata corta tal vez, algo de de bajo impacto, ¿no?, eh, porque, ya, eh, por la hora a lo mejor, o a lo mejor, este, pues, salgo a cenar con alguien o, este, pues leo un libro, no sé, alguna otra, eh, algún otro hobby que tengas, que no tenga como que tanto que ver con la tecnología, ¿no?, porque, eh, eso es como para mí lo más importante. Como todo el día estoy pegado a una pantalla, ¿no?, entre la computadora, y el teléfono y, eh, todo lo que tiene que ver con con aparatos, pues, ya en la noche lo último que quiero es como estar en esto, entonces, como que por eso a mí me relaja muchísimo, y ya digo: "Ay ya, aviento el celular por ahí, ya no quiero saber más de él".
Ujú. Ah, okey. Ujú. <laughs> Ah. Ajá. Claro. Sí, por supuesto. <chuckles> Sí, claro, creo que es un gran, gran consejo. Eh, de nuevo, eh, quiero resaltar precisamente, ese gran uso que le das, a a esas herramientas digitales tal cual. Eh, la verdad es que creo que sí es algo importante, que todas las personas conozcan, porque, creo que es es poco común. Eh, realmente tú lo haces bastante, bastante bien, pero, creo que las personas suelen no conocer que tienen este tipo de funciones, y y creo que sí sería importante, que todos se dieran una vuelta por por precisamente estas estas funciones, ¿no?, que las pueden llegar a ayudar. Y hay, algo que me levanta como mucha curiosidad. Tú me mencionas, precisamente que busque como una al actividad alterna, y por lo que entiendo, o por lo que me mencionaste, tú cenas con tu familia, y dejas el celular, ¿me podrías platicar un poquito más de tu rutina?
Sí. Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que durante el día, pues, estamos cada quien en en lo suyo, ¿no? Mi esposo trabajando, yo trabajando, mi hijo en la escuela, luego por la tarde, pues, él tiene como sus actividades de clases extracurriculares y demás, eh, se va a entrenar. Lo último que él hace en las noches es entrenar basquetbol. Entonces, cuando él regresa ya de entrenar, eh, es como nuestro tiempo en familia, ¿no? Haz de cuenta que llega, se baña y cuando termina de bañarse, bajamos los 3 juntos a a cenar, a prepararnos nuestra cena y, eh, nos gusta mucho como ver alguna serie en familia, ¿no? Entonces, es es sí, exacto, es como nuestro ratito de ya de desestrés, de calma, ¿no?, ya no hay prisa, ya estamos relajados, entonces, eh, nos gusta mucho hacer esa parte y luego, pues, bueno, ya es la la hora de dormir, normalmente, nos acostamos temprano entre semana, porque, pues, madrugamos, ¿no?, y todas las actividades. Pero básicamente, esa es como nuestra rutina de lunes a viernes, es nuestro ratito que sí o sí estamos todos juntos, los 3 tratamos de de dejar, pues, los celulares, eh, mi hijo el Nintendo, porque la verdad es que el Nintendo es híjole, es su tentación, pero también lo deja, ¿no? Este, entonces, está padre, ¿no? Porque, eh, pues, al final es un es un tiempo de convivencia sin aparatos.
Ujú. Okey. Mm, okey. Ah, qué lindo. Sí. <laughs> Sí, ahora todo ajá. Ujú. Qué lindo, qué lindo, la verdad, es que tengan esta rutina, la verdad es que <chuckles> sí, eh, muchas veces nos desconectamos de la parte humana, ¿no? Y, precisamente, nos acostumbramos tanto a estar pegados a algún aparato, ya sea computadora o, como decías, algún videojuego o el mismo celular, nos hacen desconectarnos poco a poco de de las personas, pues, que tenemos más cerca, ¿no?, y que al final son nuestra familia. Pero, eh, también me me genera muchísima curiosidad. Sé que tú ya lo haces y que tú, activamente, has buscado esta parte de de despegarte un poquito, pero, eh, ¿crees que a tu familia le costó un poco más que a ti o cómo fue su proceso de adaptación por este respeto de dejar el eh, los aparatos?
Ajá. Sí, la verdad es que yo creo que a ellos les costó más trabajo que a mí, ¿eh?, y hasta la fecha, les sigue costando, sobre todo a mi hijo, ¿no?, este, pues que es, eh, muy joven, que es, eh eh, pues, quiere estar con los amigos todo el tiempo, eh, pues, que ahí que en el WhatsApp, que en el Snapchat, que si en el Fortnite, que si en en lo que sea, pero bueno, implica tecnología, ¿no? Entonces, sí, con él, de pronto sí me cuesta un poquito de trabajo así como de: "Oye, pues, ya déjalo, ya apágalo", y entonces, sí, él es como de: "Bueno, pero dame 15 minutos más, porque estamos en una partida o estamos hablando de algo o estamos no sé. Entonces, como que sí tengo que ceder, ¿no?, en en el sentido de que no lo puedo obligar así como de: "¡Ahorita!", porque, pues, tampoco, no quiero como fracturar este vínculo, ¿no? Pero también él sabe que, eh, si son si dijimos 15 minutos, pues, son 15 minutos y no más. Entonces, también como que sí se ha vuelto cada vez más respetuoso en ese sentido ¿no? Este, ya sabe que cuando va a ser s la hora de la cena, pues ya se va despidiendo de los amigos, este, ya va apagando to eh, todo, dejando el celular a un lado. Este, entonces, sí, sí creo que le costó mucho más trabajo que que a mí. Eh, a mi esposo también, evidentemente, porque, pues, él decía: "Pues, es que es mi herramienta de trabajo", ¿no? Este, luego también como así como tú, la parte de los juegos, <giggles> este, pero pero bueno, creo que ahí vamos y y creo que, al final, pues, el mensaje está muy claro, eh, los 3 tenemos como la intención de convivir, de pasar tiempo juntos. Entonces, pues, sí vale la pena como hacer estos, eh, pequeños sacrificios, ¿no? Y aparte, pues, es un ratito, no es como que todo el día estemos lejos de los aparatos.
Ujú. <chuckles> Claro. Sí, claro. Sí. Superbién. Ujú. <laughs> <laughs> <laughs> Claro. Sí, no, la verdad es que, como te decía, muchas felicidades por tener esta rutina. Creo que no todas las familias lo logran, eh, no todas las familias incluso son conscientes, pero creo que en gran parte puede llegar a surgir precisamente, porque quieres un, digamos, equilibrio sano entre tecnología y entre la la parte humana, ¿no? ¿Cuál crees tú, por ejemplo, que sean las consecuencias de no tener esta distinción o este equilibrio?
Híjole, pues, yo creo que lo más grave, y es lo que está pasando con muchas familias, con muchas, eh, comunidades, pues, es que pierdes por completo esta convivencia, ¿no? Este, vínculo con con tu gente, como dicen, estás cerca pero a la vez estás lejos, ¿no? O sea, puedes estar en la misma habitación, puedes estar, a lo mejor es muy triste ver que que de pronto los restaurantes está la gente comiendo, pero, están con el teléfono y no están platicando. O o o peor aún, que va la la gente en la calle caminando con el móvil, ¿no? Este, y y no se dan cuenta ni siquiera a la hora que van a cruzar una calle, <chuckles> este, o no, como que a mí se me hace hasta peligroso, pero, bueno. Dejando de lado, ese ese peligro, eh, sí yo creo que es la parte de de de que se están perdiendo como estas relaciones, ¿no? Que de pronto, pues, ya la gente ya no sabe platicar, ya no sabes estar sin el teléfono, ¿no? Como dice mi mamá: "Es que ustedes ya no ya se comunican solo por el teléfono, ya no saben platicar, ya no se saben ver a la cara". Y tiene mucha razón, ¿no? O sea, de repente estás ahí, y es: "Ah, ¿ya viste este meme? Ah, ¿ya viste este video? Ah, ¿ya viste, o no?". Y entonces, todas las pláticas giran en torno al contenido que hay en los teléfonos, ¿no? Este, a las apps, a los juegos, a los videos, a las redes sociales. Entonces, para mí esa es como la mayor consecuencia y por eso, es que yo sí intento, por lo menos un ratito cada día, eh, tener esta plática sin tecnología en mi casa.
Sí. Mm, sí. Claro. Sí, totalmente. <chuckles> Sí, por supuesto. Vaya, qué qué bueno que que sí intentes, eh, alejar, ¿no?, a tu familia. Sobre todo, creo que a los a las personas más jóvenes, como tú lo mencionas con tu hijo, son un poco más susceptibles. o más probables, que se enganchen a este tipo de tecnologías, y precisamente pierdan esa esa parte humana. Y y precisamente hay algo que me interesa mucho, que me respondiste en alguna en alguna pregunta, mm, refiriéndote que, eh, cuando le pones algún límite a tu hijo, también cedes un poco. Refiriéndonos a esto, ¿cuál crees que sea un buen consejo que les podrías dar a los padres, para tratar de integrar esta esta desconexión del móvil, o de cualquier tecnología, sin sonar, o sin reprender a a algún hijo, o alguien a quien le gu le le cueste mucho dejar esta parte?
Sí. Sí, pues, yo aquí creo que lo más importante es como la comunicación, como hablar muy abiertamente, ¿no? Acerca de por qué es importante para esa persona que que sus seres queridos o estas personas se desconecten, ¿no? Hablar un poquito acerca del vínculo que quieren crear o retomar, ¿no? Y, este, y sí ser muy conscientes de que pues la tecnología es parte de la vida de todo mundo, ¿no? Entonces, no no tratar de decir: "Bueno, eh, te voy a dejar un día sin teléfono", pues, claro que no, eso ni siquiera es, mm, viable ¿no? Pero sí, a lo mejor, empezar de a poco, ¿no? Decir: "A lo mejor, hoy lo vamos a intentar media hora, mañana va a ser una hora, y luego, pues todos los días que nos reunamos a cenar va a ser sin el teléfono, ¿no?" Eh, como irse fijando pequeños objetivos, pero que que si l se les cree como esta conciencia de por qué es importante. No nada más es de porque lo digo yo y porque soy tu mamá y porque aquí mando yo, pues no, la verdad es que eso no no funciona, ¿no? Más bien es como, sí darles este mensaje de de cuáles serían los beneficios, qué se pretende crear o lograr. Y y, pues, bueno, yo creo que así es como como a mí me funcionó y creo que a a mucha gente le puede funcionar.
Ujú. Claro. Sí, claro. Sí, totalmente, coincido contigo. Creo que una educación o formar un hábito desde la parte de hacer entenderle a una persona, eh, cuál es el objetivo y que precisamente se busca un enfoque positivo, más que ser autoritario, es algo que hasta ellos mismos, ¿no?, les puede ayudar a a comprender mejor las cosas, a no sentirlo como un ataque. Y creo que es un gran, gran consejo el que das, bueno, en realidad, muchos consejos los que me has dado. Eh, voy a implementar totalmente estas herramientas que que me mencionas, porque creo que son bastante valiosas y ya veo bueno, te agradezco muchísimo, te felicito por estas grandes rutinas que tienes, y muchísimas gracias por compartir todo esto conmigo.
<laughs> No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti por escucharme y por permitirme compartir cómo es el día a día en mi casa en cuestión de tecnología. Y, pues, hasta la próxima.